Allo mi piacerebbe parlare con te di, uhm, dire no, <chuckles> in particolare, se a te capita di dirlo, e quando eventualmente l'hai detto per la prima volta, se ti va di dirmi com'è andata?
Mh. Allora, mhmm, mi è capitato di dire no per la prima volta, probabilmente, mh mhmm, quando ero adolescente, perché, magari, i no di prima erano dei no, non tanto sentiti, ed erano magari dei no un po' tanto per dire. Mi è capitato di, appunto, dire questo primo no, ehm, quando, appunto, avrò avuto, <blows air> 15 anni, forse anche di meno, ed è stata quando i miei genitori avevano deciso di forzarmi la scelta della scuola superiore.
Sì. Ah, okay. Eh, una scelta anche importante, insomma.
Quindi Esatto. Perché, sai, quando, uhm, f esci dalle scuole medie s mhmm, dal negli ultimi 10 anni, insomma, e anche un po' prima, i professori, in base un po' alle attitudini che tu hai dimostrato nel corso degli ultimi 3 anni di medie, ti danno il consiglio, l'indicazione su quale scuola sarebbe più idonea per te, per iscriverti. A me avevano proposto il liceo scientifico; solo che, mhmm, ho sempre ritenuto di non essere proprio questo grande mostro in matematica, e preferivo di più il liceo classico, il ginnasio. Solo che, uhm, mia mamma si era focalizzata sul fatto che: "Eh, ma loro ti hanno consigliato lo scientifico, pro loro ne sanno molto di più di te, perché ti stai opponendo così tanto? Vai allo scientifico." Io, invece io gli detto: "No. Sono sicura che non sarà la mia strada." E quindi, quello è stato il primo no che mi ricordo in maniera importante, insomma.
Sì. Certo. Okay. Oka Sì. Certo. Oka Importante. Beh, ma, ehm, mhmm, allora il discorso del della scelta della scuola è sempre come dire, è un n discorso, ehm, chi coinvolge tanti, tanti fattori. Nel senso che, ehm, chiaramente i professori vedono una parte, ehm, anche una parte dello studio che c'è dietro piuttosto che mhmm, quindi, magari, ehm, anche se i risultati a volte a a scuola sono buoni, ehm, poi, uno studente consapevole sa, magari, quanto gli è costato, magari, ri raggiungerli, per cui è è anche è anche un po' quello l mhmm, il discorso. Si può andar bene in alcune materie, però, magari, averci, come dire, messo <chuckles> lacrime e sangue per per riuscire a a studiare, quando, invece, altre materie, ehm, vengono più molto più uhm, più facili, più più naturali. Esatto. Ma, quindi, poi, questa tuo questo tuo no, ha portato poi a mhmm, a un effettivo cambio di di di idee anche dei tuoi genitori?
Esatto. Naturali. Esatto. Allora, diciamo che abbiamo dovuto cercare una specie di compromesso, perché comunque alla fine dei conti purtroppo, uhm, ero troppo piccola, non avevo la possibilità di scegliere in altro modo e quindi, tutto sommato, dopo un po' di dialogo, siamo riusciti ad arrivare a un compromesso, ovvero quello dell'iscrizione al liceo delle scienze applicate, che e era molto, uhm, tendente allo scientifico ma comunque con ancora delle materie umanistiche ad esclusione del latino. Quindi insomma, e era un ottimo compromesso perché, ehm, la matematica o la fisica e la chimica erano molto ridotte rispetto a quelle che si sarebbero fatte in un liceo scientifico, lo avrei appunto dovuto comunque fare ma avrei comunque avuto anche tante ore, nel percorso delle 30 ore settimanali, dedicate alla, <smacks lips> come si dice, alla materie più umanistiche, quelle in cui io comunque ero molto più portata, esatto.
Okay. Okay. Sì. Okay. Certo. Sì. Umanistiche, okay. E quindi poi diciamo che la scelta si è rivelata, mhmm, come dire, ehm, azzeccata, cioè la te la sei sentita, insomma no?
No. <chuckles> No. No, perché diciamo che, ehm, dopo i primi 2 anni, quando si arriva allo, uhm, s cioè, alla possibilità di, ehm, fare l'ultima scelta di indirizzo, per appunto andare alla specializzazione quindi del nel liceo, io avevo ritenuto che purtroppo questo misto mare che mi era stato proposto all'interno di questo istituto, ehm, a questo liceo, con questo indirizzo, non mi faceva impazzire, perché mi dava delle basi di tutto, ma poi non approfondiva nulla. Cioè, quindi mi ritrovavo ad avere tante conoscenze generiche, ma poi dopo non mi specializzavo in niente. Quindi avevo ritenuto che tutto sommato le materie scientifiche, per come le avevo affrontate, mi avevano abbastanza incuriosito, pertanto ho deciso di proprio fare una svolta, mhmm, uhm, prettamente, cioè importante e lì i miei genitori tutto sommato mi hanno ascoltata e ho deciso di passare all'istituto tecnico per diventare poi futuro ehm, cioè per avere le basi per diventare ingegnere informatico.
Ehm, accidenti. <chuckles> Okay. Sì. Okay. Okay. Sì. Ah, okay, quindi un tecnico informatico, un tecnico delle comunicazioni? Okay. È quindi po completamente un cioè, un cambio di rotta completo comunque rispetto a quello che era la la decisione sulla al momento della terza media, ecco.
Sì, esatto. Esatto sì, diciamo che è stata un cambio, ehm, radicale ma anche dovuto al fatto che, uhm, comunque con la maturità che ho avuto nel corso del tempo, uhm ritenevo che, mhmm, bisognava anche trovare la soluzione giusta per essere comunque contenti, ma a per avere anche comunque e un dico un discorso sbagliato forse a 16 anni, però trovare un percorso che ti possa anche permettere di lavorare in futuro e comunque mi era sempre stata inculcata in testa l'idea che: "Ah, ma se studi letteratura piuttosto che storia che cosa vuoi fare", quindi ho dovuto optare per qualcosa che tutto sommato mi avrebbe dato la possibilità di avere un lavoro stabile in futuro e quindi ho optato per quella scelta lì. E i miei quando gli ho spiegato la motivazione e tutto sommato quando hanno sentito: "Eh, lo faccio prettamente per trovare un buon lavoro", tutto sommato se la sono fatti andare bene come scelta.
Sì. Sì. Certo. Certo. Sì. Certo. Sì, sì, sì, sì, eh beh, eh ma c'è sempre un po' questa questa, come dire, ehm, dualità insomma tr nella scelta tra seguire magari una passione che però porta a sicuramente, a un situazione lavorativa un po' più, uhm, disagevole, ecco diciamo, e invece una scelta che, ehm, magari consente addirittura di lavorare dopo dopo le superiori. Addirittura senza nemmeno andare all'università, per cui cioè, a volte c'è anche magari una foga, come dire, di entrare nel mondo reale ecco, quando si è a scuola e
Esatto, sì. Sì, diciamo di sì. Probabilmente è stato quello che mi fatto propendere per, comunque, una scuola che mi ha dato tantissimi sbocchi lavorativi, subito uscita da scuola e mi ha aperto comunque tante strade per l'università, ma in quel momento io non ero felice di fare, quindi probabilmente è stata dettata da un futuro.
Sì. Certo. Eh beh, ehm, ma in questa in mi veniva da chiederti: in questi, mhmm, momenti in cui tu hai detto, appunto no, comunque hai espresso la tua volontà, ehm, cioè ferrea, insomma, in questo in quel momento di di prendere altre strade, ehm, i tuoi genitori come come si son comportati? Cioè, è stato un momento come dire di scontro, di di dialogo, diciamo, serrato, ma magari anche duro ma ma comunque, come dire, rispettoso, piuttosto che proprio una contrapposizione?
Allora, diciamo che all'inizio, uhm, loro erano un po' restii perché tutto sommato quella fac cioè, quel percorso che stavo seguendo era un po' un loro modo di venirmi incontro e quindi, ehm, si sono, uhm, risentiti del fatto che in qualche modo io volevo cambiare il percorso che loro mi avevano in qualche modo, ehm, acconsentito di frequentare, nonostante non fosse quello che loro volevano in prima battuta. Quindi, ehm, un po' mi hanno chiesto il perché, visto che comunque mi ero già avviata in quella scuola perché, ehm, volevo cambiare, volevo riniziare tutto da capo, comunque con degli insegnanti che non erano quelli di che conoscevo, con dei nuovi compagni, cioè quindi dover rifare tutto da capo. Io un po' gliel'ho spiegata la motivazione appunto, che è quella che ti dicevo prima, ovvero quella del trovare qualcosa che magari si, ehm, cucisse meglio addosso a me. E <sighs> dopo un'estate di discussioni, di dialoghi e queste cose qua insomma, e anche qualche scontro, tutto sommato sono riuscita a spuntarla. Però è stata l'ultima cosa che ho spuntato, fintanto che sono stata a casa dai miei genitori, quindi <smacks lips> grande traguardo.
Sì. Concesso, okay. Certo. Certo. Sì. Certo. Okay. Okay. <chuckles> Beh, di beh, diciamo che comunque è sempre como comunque vabbè, scontri ma scontri rispettosi mi sembra di capire, oppure scontri proprio, ehm, come dire, ehm, anche di di di litigate pesanti ecco. Perché a volte, mhmm, capita insomma che che soprattutto da da adolescenti, anche mhmm, ci siano somma de de degli atteggiamenti che poi, ehm, se dall'altra parte, ehm, si trova un muro, diventano proprio esplosivi.
Allora, all'inizio soprattutto, in realtà forse per la prima scelta, quindi quella dedicata all'ingresso alle superiori, c'è stato un atteggiamento più, uhm, litigioso e inve e quindi lì si è proprio arrivati allo scontro, a delle litigate importanti, ma alla fine dei conti non avevo ottenuto proprio quello che volevo. Quindi piano piano con il tempo quando, ehm, mi sono ritrovata a dover chiedere questa modifica, cioè sono andata con un atteggiamento diverso, dove non avevo neanche voglia di arrivare allo scontro, perché sapevo che comunque se la cosa l'avessi dovuta ottenere, l'avrei comunque ottenuta, sia con le buone che con le ca cioè, mhmm, sia già con le buone. Quindi non avrebbe avuto senso arrivare a uno scontro anche perché, ehm, probabilmente, ehm, avrei perso, uhm, ulteriormente la mia causa, cioè la non avrei ottenuto quello che volevo a sarei arrivata a litigare, starci pure male. Quindi era giusto, ehm, farsi andar bene quello che arrivava chiedendolo con i modi corretti.
Sì. Sì. Okay. Certo. Uno scontro. Certo. Certo e beh, ecco, ehm, s riguardo a questo, riguardo alla preparazione insomma, diciamo al al dire no, ehm, cioè tu tu ti sei preparata in qualche modo, nel senso che magari ti eri preparata un un discorsetto, piuttosto che, mhmm, uhm, invece sei andata diciamo in un momento di di di, come dire, di pancia ecco, come come hai affrontato questi momenti?
Allora beh, in realtà sono andata là, ehm, r pronta perché sapevo che comunque s si sarebbe dovuti arrivare al momento in cui bisognava scegliere questa scuola. Quindi, ehm, sarebbe cioè io sono una di quelle persone che in generale tende a arrivare sempre a preparata, soprattutto se si deve arrivare allo scontro, perché non mi va di farmi trovare, uhm, appunto impreparata. Quindi sono arrivata, ho provato a spiegare tutte le mie motivazioni, quando loro hanno detto: "No, si fa quello che diciamo noi", allora io ho detto: "No, <chuckles> non è così che funziona, perché comunque ne va anche del mio futuro." Quindi ho cercato di prepararmi tutto il discorso prima, per cercare di intavolare anche una discussione senza eventuali, uhm, litigate pesanti, perché comunque mi conosco e so che sarebbe andata a finire così.
Certo. Okay. Okay. Sì, sì, sì. No, certo. Okay. Sì. Okay, quindi, mhmm, diciamo che da parte tua prepararti insomma, anche a a eventuali obiezioni, eccetera, è anche un modo per, uhm, come dire b a i intavolare una una discussione un po' meno un po' meno, ehm, che che sfoci inc insomma in litigata, comunque di che diventi che sia un po' più morbida, ecco.
Sì esatto, diciamo che è fondamentale arrivare preparati perché poi dopo sul momento è sempre molto facile, per una persona che comunque ha un carattere, ehm, molto uhm, che si accende molto in fretta, arrivare a discussione, quindi a mio avviso è importante arrivare preparati, anche comunque per cercare di restare saldi nel proprio "no", perché se no è un attimo che con delle motivazioni ten la gente tenda un po' a rigirare la frittata a proprio vantaggio.
Sì. Certo. Certo, ma col senno di poi c'è qualcosa che cambieresti rispetto a quel a quei momenti? Al tuo approccio?
Mh. Probabilmente visto che, ehm, comunque i alla in terza superiore ho fatto un cambio radicale di istituto, ehm, probabilmente non mi sarei, mhmm, fomentata così tanto in prima battuta per ottenere quello che avrei voluto. Mi sarei fatta andare bene quello che sceglievano i miei genitori, perché probabilmente sai, ehm, avrei concluso il percorso in quella scuola, avrei fatto una vita probabilmente diversa, avrei fatto anche degli studi universitari diversi e quindi non mi sarei tanto dibattuta per la prima scelta. Tanto se l il destino d prevedeva che avesse preveduto il fatto che io, mhmm, dovevo cambiare scuola l'avrei cambiata lo stesso nonostante avessi fatto il classico, lo scientifico, lo scienze applicate. Quindi co quella sicuramente, assolutamente.
Mh, okay. Sì. Per la prima scelta. Okay. Okay. Beh, magari si è un po' piccoli insomma, diciamo a terza media decidere già insomma u un futuro ecco, anche lavorativo. E niente, ti ringrazio per per questo tuo racconto, di questo tuo di questi tuoi "no", ehm, spero di poterti sentire ancora.
Sì. Assolutamente. Io ringrazio te per tutte queste domande, per aver affrontato questo tema in maniera così, uhm, delicata e spero anche io di sentirti presto e di parlare di altre cose. Buona giornata.